คืออยากรู้นะคะ เรื่องหนังนะคะว่า มีหนังนะคะที่เป็นหนึ่งในดวงใจนะคะ ที่แบบว่าโปรดปรานมากที่สุดน่ะค่ะ อยากรู้นะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะ? หรือว่ามีเรื่องไหนนะคะที่เราอะรู้สึกว่า ดูเมื่อไรเนี่ยก็ดูไม่เบื่อเลย อย่างเงี้ยค่ะ?
ค่ะ อืม อืม โอ้ จริง ๆ เนี่ย ถ้าให้คิดนี่มันก็มีหลายเรื่องอะนะคะ เพราะว่าเราอะเป็นคนชอบดูหนังที่เป็นแบบซีรีส์นะคะ หรือว่าเป็นหนังที่แบบเขาสร้างมาจากเรื่องจริงอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับคดีที่เคยเกิดขึ้นจริง หรือว่าพวกชีวประวัติ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าให้นึกถึงเรื่องที่แบบชอบที่สุดเลย แล้วดูได้หลายครั้งเนี่ยน่าจะเป็นแบบ เออ Game of Thrones น่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้ว Game of Thrones นี่แบบว่ามันมีแบบจุดไหนที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ย มันเป็นเรื่องที่แบบชอบจริง ๆ แล้วอยาก อยากจะดูต่อทุกซีซันเลย หรือว่าทุกตอนเลย อย่างเงี้ยค่ะ?
อือ โอ้ ดูทุกตอนค่ะ แล้วก็ดูหลายรอบแล้วมากด้วย คือจริง ๆ อะ Game of Thrones เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนังแบบ เหมือน เขาเรียกว่า ชีว เอ่อ ชีวิตจริง หรืออะไรอย่างงี้นะคะ แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบแฟนทาซีด้วยซ้ำ อะไรเงี้ย แต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอะค่ะ ที่มันน่าติดตามนะคะ มันแบบว่า แล้วตัวละครเขาเยอะมาก คือแบบ คือถ้าเป็นแบบหนังทั่วไปอะ หรือว่าปกติทั่วไปอะ มันก็จะแบบมีตัวเด่น มีพระเอก มีพระรองอะไร ใช่ไหมคะ แต่อันเนี้ย คือแบบ หลายคนมากที่เป็นตัวเด่น แล้วเขา แต่ละคนเขาก็มีแบบเรื่องราวเป็นของตัวเองให้น่าติดตามอะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แล้วอย่างงี้ถ้ามีตัวละครเยอะ อย่างเงี้ยค่ะ พอจะมีแบบว่าตัวละครที่เราชอบ อ มาก ๆ ไหมคะ? แล้วก็แบบว่า เออ จริง ๆ คนนี้แหละ คือพระเอกแน่นอน อะไร หรือว่าแหละ หรือว่าละครเนี้ยมันไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยอะค่ะว่า ใครคือพระเอก อย่างเงี้ย
อืม โอ้โฮ ถ้าเกิดว่าดูตอนแรกอะ คือไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า ใครคือผู้อยู่รอด ในเรื่อง นี้ เพราะว่าแบบเหมือนช่วงแรกอะค่ะ episode แรก อย่างเงี้ย คือเขาจัดตัวเด็ดมาเลยว่า คนนี้แหละต้องเป็นแบบเก่งที่สุดแล้ว ดูท่าทางว่าจะแบบเป็นคนที่จะชนะทุกสงคราม แต่กลับเป็นว่าพอจบซีซันน่ะ คืออยู่ ๆ ก็ตายเฉยเลยอะค่ะ คือแบบช็อกมากอะ คือทั้งที่เราคิดว่า คนนี้อะต้องเป็นตัว คนที่แบบจะ จะไขทุกอย่าง อะไรเงี้ย กลายเป็นว่าเหมือนคนเนี้ย เขาเป็นคนที่ปิดความลับ แล้วก็ตายไปกับเขาเลย อย่างเงี้ย แล้วกลายเป็นว่า คำให้เกิดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมาที่เป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงแบบมีหลายตัวละครที่น่าติดตาม แล้วก็น่าค้นหาอะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ งั้นแสดงว่าเราเองไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ หรือว่าสถานการณ์ล่วงหน้าได้เลย อย่างงี้นะคะ เพราะว่ามัน อาจจะเป็นที่พล็อตเรื่องมัน มันแบบว่า โอ้โฮ มีแบบพลิกตลอด อย่างงี้ ใช่ไหมคะ แล้วอย่างงี้ค่ะ ตอนที่เราดูอะค่ะเรารู้สึกแบบว่า อืม อยากจะแนะนำนะคะให้คนอื่นเนี่ยได้ดูอย่างงี้หรือเปล่าคะ? แบบว่าอยากจะชวนคนในบ้านดูด้วย หรือว่าอยากจะนั่งดูคนเดียวเงียบ ๆ อะค่ะ?
อืม ใช่ อา อืม จริง ๆ เนี่ยก็ชวนสามีมาดูด้วยเหมือนกันค่ะ คือเขาก็ชอบนะ เพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะแบบมีทุก ทุกรส ส เลยอะค่ะ ทุก ครบทุก ทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบสงครามเอยนะคะ เรื่องของ drama เรื่องของความรัก เรื่องของครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันแบบมีครบจริง ๆ อะ เราก็รู้สึกว่า เออ ก็ชอบ ซึ่ง แต่สามีอะเขาไม่ ไม่ได้อินมากถึงกับเรา เพราะว่าเหมือนสามีเขาจะไปแนวทางแบบซูเปอร์ฮีโร อะไรทางนั้นมากกว่า เป็นแบบแนวแบบไซไฟ การ์ตูน ไรเงี้ย ซึ่ง เออ แต่เราอะไม่ได้จ๋าขนาดนั้นน่ะ เราชอบเรื่องราวที่เป็นหนังแบบที่ต้องคิด ที่ต้องแบบสืบสวน ต้องค้นหา อะไรเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ แฟนทาซี อย่างงี้เนาะ ค่ะ ค่ะ อืม งั้นแสดงว่านะคะ ในเรื่องเนี้ยเนี่ยคุณยู ดูแบบว่า เฮ้ย สามารถดูคนเดียวได้เลยใช่ไหมคะ? โดยที่แบบว่า เอ่อ แบบไม่ต้องรอใคร อย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ คือจริง ๆ อะ เราอะค่อนข้างที่จะดูหนังแบบแตกต่างจากคนอื่นสักหน่อยอะค่ะ คือแบบเหมือน เหมือน เหมือนกับคนที่รู้จัก หรือมาในครอบครัว ไรอย่างเงี้ย เขาก็จะชอบดูหนังที่แบบว่าตื่นเต้น สนุก เร้าใจ อะไรงี้ ใช่ไหมคะ แต่เราอะดูแล้วหลับทุกทีเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นหนังที่แบบว่าเอื่อย ๆ เฉื่อย ๆ คนอื่นหลับอะ เราจะตื่นเต้น มาก
อืม ค่ะ อืม คือแบบ คือเราเองจะ จะมีแบบว่า อุ๊ย เฉพาะตัวมาก ๆ เลย อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ เออ อา ใช่ค่ะ คือเราอะชอบ ชอบดูหนังที่แบบว่าเก็บรายละเอียด อย่างเงี้ยค่ะ คือจริง ๆ แล้วหนังที่มันเอื่อย ๆ เฉื่อย ๆ อะ จริง ๆ มันไม่ได้น่าเบื่อนะ มันแบบ เราต้องโฟกัสกับมัน แล้วก็คอยเก็บรายละเอียด บางทีแบบถ้าเราพลาดอะไรไปอะ เหมือนเราก็จะเดาทางไม่ถูกเลยว่า เรื่องมันจะไปทางไหนอะ แต่ถ้าหากว่า เราแบบท้าทายตัวเองอะค่ะว่า เราอยากรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงอะ เราก็ต้องแบบโฟกัสกับหนัง แล้วก็ดูทุกรายละเอียดของมันน่ะค่ะ
อืม ค่ะ อือ งั้นอย่างนี้น่ะค่ะ มันมีแบบว่าตอนไหนนะคะ ที่แบบว่าคุณมองว่า เฮ้ย เป็นตอนที่คุณน่ะพลาดไม่ได้ แล้วต้องการที่จะแบบว่าอินกับมันจริง ๆ อะค่ะ?
อือ ก็คือมันจะมี อ่า ขอเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะ เป็น เป็น เป็นแนว ๆ เดียวกันเลย แต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หน่อย เป็นเรื่องของกรุง Troy อะค่ะ ที่แบบว่าเขาก็ทำสงครามกันเหมือนกัน ในยุคสมัยแบบกรีกโบราณเนาะ อะไรอย่างเงี้ย คือตอนเราดูหนังอะ เราก็แบบอินมากเลยอะค่ะว่า รู้สึกว่าแบบ โอ้โฮ ฉากเขาดี ทุกอย่างเขาดี แต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราอะไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงแบบ พระเอกถึงทำแบบนี้ ทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ มันดู ดูไม่แบบ ไม่สมเหตุสมผลเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยไปหาอ่านเพิ่ม เพราะว่ามันเป็นชีวประวัติเนาะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ
เราก็เลยไปอ่านในเรื่องของแบบ มัน มันเหมือนเป็นแบบ คือมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้บางอย่างที่เราไม่ได้รู้อะ มันก็เลยแบบ เออ จริง ๆ แล้วที่พระเอกตัดสินใจอย่างเงี้ย เพราะว่าเขามีพื้นฐานในด้านความเชื่อแบบนี้ เหมือนมี มีประวัติครอบครัวแบบนี้ ซึ่งในหนังอะเขาไม่ได้เอ่ยถึงไงคะ แต่ว่าพอเราไปอ่านในหนังสืออะ แล้วเราแบบเข้าใจความคิดของพระเอกได้มากขึ้น ไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ เป็นยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ อ อือ ค่ะ อืม ค่ะ คือจริง ๆ แล้วนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่เขาถ่ายทอดออกมาเป็นหนัง เป็นละคร หรือเป็นซีรีส์ตรงเนี้ย มัน เราอาจ ถ้าเรามองดูผิวเผินเราอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าพอเราหาหนังสือนะคะ หรือว่าดูช่องทางแล้วจริง ๆ เพื่อที่จะเข้าใจ เพราะว่า อ ในหนังสืออาจจะละเอียดมากกว่าอย่างนี้เหรอคะ?
อืม ใช่ อา ใช่ค่ะ คือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะเราจะชอบดูหนังที่ทำมาจากหนังสือด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อย่างแบบ Harry Potter อะไรอย่างงี้เนาะ คือถ้าสมมุติว่า คนที่มาดูหนังอย่างเดียวอะก็สนุกแหละ แต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือมาก่อนน่ะเราจะเข้าใจบริบทมันมากขึ้น รู้สึกถึงรายละเอียดมากขึ้นว่า สิ่งนี้มันหมายถึงอะไร อันนี้มันคืออะไร อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกันที่แบบเราอินจากไปหนังสืออะ แล้วเรา พอเรามาดูหนังอะมันทำให้เราเห็นเป็นภาพได้มากขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ การที่คุณนะคะ แบบได้ดูแบบ เคยดูแบบว่าเป็นหนังหรือว่า ค เป็นเรื่องแบบซีรีส์แบบสั้น ๆ ไหมคะ? ที่สามารถแบบว่ารวมทุกอย่างอะค่ะไว้ในเรื่องเดียวกัน แล้วสามารถที่จะ เฮ้ย มองว่ามันครบทุกรูปเลย รูปแบบเลยอะค่ะ ชั้ง ทั้งอารมณ์แบบ เอ่อ มีความสุขนะคะ มีความเศร้าปนกันไป อะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมคะ?
ค่ะ อืม อืม ก็เคยมีอยู่เหมือนกันนะคะ เราเคยดูหนังเรื่องนัก เรื่องหนึ่ง คือเรื่อง Into the Wild อะค่ะ คือมันเป็นหนัง ก็เป็น เป็นหนังเรื่อง เรื่อง ท ที่เกิดขึ้นจริงเหมือนกัน แล้วเขาเอามาทำหนัง อย่างเงี้ยค่ะ คือเป็นหนังที่แบบสะท้อนชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบว่า เหมือนออกจากครอบครัวมา แล้วก็แบบเหมือนใช้ชีวิตเป็นของตัวเอง ได้มาเจอแบบ เอ่อ เขาเรียกว่า เพื่อนมนุษย์ที่แบบดีต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่ครอบครัว แล้วก็มีความเศร้าตรงที่ว่าแบบว่า เหมือนเขาก็มีช่วงหนึ่งที่เหงา ที่ต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียว แต่ว่าเขาก็แบบยังตามหาความฝัน อะไรเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่า เฮ้ย เป็นหนังที่มันแบบทุกรส ทุกครบ ครบทุกรสจริง ๆ อะค่ะ
อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ แล้วอย่างงี้ค่ะ เวลาที่คุณได้มีโอกาสดูหนังแบบนั้นเนี่ยค่ะ ตอนแรกอะค่ะ ก่อนที่คุณจะรู้ว่า เฮ้ย เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ เอ่อ มันต้องมีครบทุกรสใน ในเรื่องเดียวกันแน่ ๆ เราต้องชอบแน่ ๆ อะค่ะ คุณมีเคล็ดลับไหมคะที่แบบว่าในการค้นหาหนังนะคะ ที่มันโดนใจตัวเองอะค่ะ? อย่างเช่น อาจจะเป็นการไปดูสปอยล์ก่อนไหม? หรือว่าอาจจะลอง ลองกดดูแบบ ส อ่า ตัวอย่างหนัง อะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมคะ?
อืม ๆ อือฮึ อืม จริง ๆ ถ้าแบบว่าวิธีการเลือกหนังอะนะคะ อย่างแรกเลยเนี่ย เราจะดูจากนักแสดงค่ะ ก็ต้องดูว่านัก แสดงที่เขาเล่นเนี่ยเขาแบบเป็นใคร? เขาแบบว่า เอ่อ มีผลงานการแสดงที่แบบ แบบที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้าง? แล้วเราเชื่อว่าถ้าเขาแบบแสดงดีอะ เขาก็จะแบบสื่ออารมณ์มาได้ดี อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบจะ จะค่อนข้างที่จะดูจากนักแสดงเป็นหลักด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะดูเรื่องของรางวัลที่ได้ อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าแต่ละเรื่องอะ เขาก็อาจจะแบบมี มี มีรางวัลเนาะ ในการแบบให้ว่าเรื่องนี้ดี เรื่องนั้นดี ก็จะแบบไปตามรอย อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็คือเราจะมองที่ตัวนักแสดงก่อน เพราะว่าด้วยความที่ตัวนักแสดงที่เราชอบในการที่เขาเล่นอยู่แล้ว อย่างนี้ใช่ไหมคะ? แล้วเราก็มองว่าตัวนักแสดงเนี้ย เอ๊ย เขาเล่นได้ดี มันก็คือเป็น 1 ในการที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่คุณจะต้องไปตามว่าเขาไปเล่นหนัง หรือว่าไปเล่นในเรื่องไหนบ้าง อย่างนี้เหรอคะ?
อา ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนมีนักแสดงคนหนึ่งอะค่ะ ที่เราชอบมาก เอ่อ เขาชื่ออะไรนะ Jake Gyllenhaal อะค่ะ เหมือน คือไม่ว่าเขาจะเล่นเรื่องไหนอะ แล้วสไตล์หนังที่เขาเล่นน่ะ ก็เป็นแบบที่เขาชอบด้วยค่ะ เหมือนเรื่องแรกที่เราดูเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่อง อุ๊ย! จำชื่อเรื่องไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรโรคจิต <chuckles> เป็น serial killer อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่อนข้างที่จะแบบว่าสืบสวนสอบสวนหาความจริง อะไรอย่างเงี้ย อา เราก็ชอบตั้งแต่เรื่องนั้นแล้ว พอหลังจากนั้นน่ะ เราก็มาดูอีกหลาย ๆ เรื่องที่เขาเล่นน่ะค่ะ มันก็จะแบบเป็นเรื่องที่ ที่น่าตื่นเต้นทั้งนั้นเลย แล้วเขาแสดงมาได้แบบ ได้ดีเลยอะค่ะ แบบเข้าถึงอารมณ์ แล้วแบบทั้ง ๆ ที่เราอะชอบดูเขา แต่เราแบบสามารถแยกการแสดงของเขาได้เลย ไม่ได้แบบว่า เหมือนบางคนเขาก็จะติดเนาะว่า เอ๊ย คนเนี้ยแสดงแบบนี้ ก็คงจะเป็นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย แต่คนเนี้ยเราไม่ได้ติดภาพเขาในหนังเรื่อง เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยอะ เราอินไปกับทุกบทที่เขาได้รับอะค่ะ
อ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณเคยมีช่วงแบบว่า fail ไหมคะ? บางทีเรามองว่า เฮ้ย เรื่องเนี้ยมีคนแนะนำมา หรือว่า เออ เรื่องนี้เนี่ยนะคะ ตัวละครเนี่ยเราแบบ เฮ้ย รู้สึกว่าชอบมาก ๆ เลย เป็นที่ชื่นชอบไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยน่ะ แต่พอมาเล่นเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วทำให้เรารู้สึกแบบ เอ่อ ผิดหวังมาก ๆ อย่างงี้เคยมี บ บ้างไหมคะ?
อืม อือฮึ อืม จริง ๆ อะ เราอะเป็น ถ้าผิดหวังเนี่ย ก็นึกถึงเป็นแบบว่า ส หนังไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจริง ๆ เราไม่ได้ว่าหนังไทยไม่ดีนะ เราอะเมื่อก่อนตอนเด็ก ๆ เรา ก่อนที่จะมาดูเป็นซีรีส์ อะไรอย่างเงี้ย ฝรั่งอย่างเงี้ย เราก็ชอบดูหนังไทยมาก่อนเหมือนกัน ชอบดูเป็นหนังผี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่า หนังผีไทยอะมันน่ากลัวมาก คือแบบชอบมากเมื่อก่อน ไรเงี้ย แต่พอหลัง ๆ อะค่ะ พอเรามาดูหนังผีไทยอะ เรารู้สึกแบบผิดหวังนิดหน่อยอะ คือแบบ มัน พอตอนจบมันมักจะออกทะเลไป ไปไกลเลยอะค่ะ แบบดูไม่ได้แบบ เหมือนอิงกับความจริงสักเท่าไร หรือว่าความเป็นไปได้สักเท่าไร อะไรเงี้ย เหมือนเรื่องล่าสุดที่เราดูก็จำไม่ได้แล้วว่าชื่อเรื่องอะไร แต่ว่าเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ สะท้อนความเชื่อในท้องถิ่น ไรงี้ ใช่ไหมคะ ตอนแรกเราดูเราก็อินมากเลยนะ แบบเขาสร้างแบบ production อะไรได้ดีมากเลยอะ คือแบบ แบบอินไปกับหนัง อะไรเงี้ยค่ะ แต่พอตอนจบอะมันกลับกลายเป็นจบแบบซอมบี้อะ ซึ่งแบบ หือ? อิหยังวะ?
ค่ะ อืม อืม ยังไงคะ? อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ คือมันไม่ได้มีตัว เรื่องนั้นเลยใช่ไหมคะ? ตั้งแต่เราดูมา
ใช่ มันไม่ได้ เออ มันไม่ได้แบบเกี่ยวกับในสิ่งที่เราแบบปูทางมาตั้งแต่แรกเลย คือตอนแรกเนี่ย เขาทำมาคล้าย ๆ เป็นแบบ documentary ด้วยซ้ำอะค่ะ เป็นแบบว่าเหมือนไปสัมภาษณ์คน มีเกิดขึ้นจริง แบบให้เราได้อินไปกับเรื่อง อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็อินมาก แต่พอตอนจบอะมันกลายเป็นแฟนทาซี เป็นผีซอมบี้อะ ซึ่งเราแบบ โอ๊ย เสียดายมากอะ ไม่น่าจบแบบนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วอย่างงั้นค่ะ คุณได้แบบว่า เฮ้ย ได้ไปตามดูไหมคะว่า เฮ้ย ทำไมเขาต้องมีแบบว่าหักมุมจบแบบนี้ หรือว่า เออ มีคนวิพากษ์วิจารณ์บ้างไหม? หรือว่าเราอะแค่รู้สึกมันไปเอง หรือว่าเป็นคนเดียว อย่างเงี้ย เคยไปตามดูไหมคะ?
อือ ก็ไปดูเหมือนกันค่ะ พอไปอ่านรีวิวเนี่ย คือมันก็มีหลายคนนะที่เขารู้สึกเหมือนเรา อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอดูแล้วเนี่ย คือเขาก็เหมือนคิดกันว่า มันน่าจะเป็นว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็น trend ของหนังซอมบี้ ที่ค่อนข้างจะแบบเข้ามามีอิทธิพลกับคนดูเยอะ อะไรเงี้ย เขาก็เลยแบบ อา ตาม trend สักหน่อย จบแบบซอมบี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ จริง ๆ คือเป็น trend นี่เองที่เขาจะต้อง อาจจะมีแบบนั้นนะคะ ซึ่งจริง ๆ คุณ อย่างเงี้ยค่ะ คุณมองว่าหนังอะบางเรื่องนะคะคุณมองว่า เฮ้ย มัน มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ ๆ มันทำหนังเลยอะ มันอาจจะมีแบบว่า เอ๊ะ จากหนังสือบ้าง หรือว่าจากเกมบ้าง อันเนี้ยคุณเคยแบบ เฮ้ย พอจะมีความรู้ในเรื่อง นี้ไหมคะว่า มันมีหนังที่เขาเลียนแบบจากในหนังสือ หรือว่าจากในเกมมาหรือเปล่า เงี้ยค่ะ?
อืม ใช่ อืม โอ๊ย จริง ๆ ตอนนี้เราว่า มันก็แบบเหมือนมีมาเยอะเหมือนกันนะคะ หนังที่แบบว่าอิงมาจากหนังสือ หรือว่า เอ่อ จากเกม อะไรเงี้ย เพราะว่ามันก็เหมือนเจาะตลาดของคนที่เขาชอบ อย่างงี้อยู่แล้วอะ คือฐานคนดูก็คือมีอยู่แล้ว ต้อง คือไม่ได้แบบเหวี่ยงว่าใครชอบแบบนี้ หรือไม่ชอบแบบเนี้ย แต่อันเนี้ยคือเขาแบบมีฐานลูกค้า ฐานคนที่จะเข้ามาดูอยู่แล้วอะ อันเนี้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
อืม ค่ะ อ๋อ เหมือนว่าเป็นทางเลือก เอ่อ เหมือนว่าเป็นเพิ่มช่องทางด้วย เป็น ส เพิ่มสื่อใช่ไหมคะ? บางคนอ่านหนังสืออาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อา ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนแบบว่าเหมือน Harry Potter อย่างเงี้ย ก็แบบ โอ้โฮ แบบดังมากเลยที่แบบว่าพอเป็นหนังสือ ตอนเป็นหนังสือก็ว่าดังแล้วนะ มีคนพูดติดตามเยอะ แล้วพอเป็นแบบ พอออกมาทำหนัง ก็คือแบบทำออกมาได้ดีนะ นี่ก็คือแบบ โอ้โฮ ตอน ตอนสมัยเราดูนี่ก็แบบ 10 กว่าปีที่แล้วอะ คือตอนเนี้ยเขาจะทำ remake ใหม่แล้วด้วย อะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ถ้าอย่างงั้นคุณก็มองว่า การที่บอก เฮ้ย ถึงแม้ว่าจะมีในหนังสือ แล้วเราอ่านแล้วอะ เรามาดูในหนังเราก็สามารถดู แล้วก็ทำให้เราชอบได้เหมือนกัน อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
อือ ใช่ ใช่ค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความสัมพันธ์ให้เห็นได้ ได้ภาพชัดมากขึ้นด้วยว่า เอ๊ะ ไอ้สิ่งที่เราอ่านน่ะบางทีเรา เราก็ใช้จินตนาการเป็นของตัวเองเนาะ แต่ว่าพอเขาทำเป็นหนังขึ้นมา มันก็เหมือนการที่เราได้เห็นอีกจินตนาการหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ
อือ ค่ะ ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องหนัง ซึ่งพอได้ฟังแล้วนะคะ เราก็เห็นแบบ เฮ้ย มีมุมมองต่าง ๆ หลาย ๆ อย่างเหมือนกัน ก็อาจจะลองไปดูหนังสือบ้างปกตินะคะ แล้วอย่างงี้ น ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ไว้มาคุยกันอีกนะคะ
ด้วยความยินดีค่ะ สนุกมากเลยวันนี้ที่ได้คุยกัน ไว้โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ